Olha, eu queria que você me ajudasse agora nesse momento. E queria uma opinião, né, de uma pessoa de fora, pra ver que que eu posso fazer com relação a essa situação que eu passo.
Uhum. Tá, tá. Vai, me explica direitinho e vamos ver como é que eu posso te ajudar. Manda bala.
Então, é a questão de de feedback, né? No relacionamento. Eu tô tô com a minha esposa há bastante tempo, a gente tá junto aí há uns 13 anos. E, bastante tempo casado a gente não tá há tanto tempo assim.
Certo. Nossa, é bastante tempo.
Mas ela sempre tá falando coisas, né? Comentando e tudo mais. E aí eu eu entendo que e ela sempre sempre fala que os comentários que ela faz, que às vezes eu vejo como reclamação, são coisas que ela fala pra justamente tudo ficar bem, né? Às vezes eu eu acabo vendo como reclamação, mas ela sempre reple repete: "Não, se eu tô falando isso é porque eu quero que as coisas fiquem boas, eu quero que que se acertem". Então às vezes é um pouco difícil, né, olhar por esse lado, porque eu costumo enxergar como reclamação, em vez de de feedback. E
É. Certo. Uhum. Sim. E e sim, e f faz sentido. Mas m
<laughs> O quê?
Faz sentido. Eh, a a a pessoa que recebe um feedback, dependendo da mensagem, eh, não vai soar como uma maneira de das coisas ficarem bem, né? Às vezes vai vai parecer uma reclamação mesmo. E a outra pessoa tem que entender. Eu eu eu vou deixar você falar um pouco mais pra eu poder entender melhor a questão, mas a a responsabilidade também está em quem fala. Então uma comunicação normal, você precisa ter a pessoa A e a pessoa B, né? Se vamos se é uma comunicação direta. E tem a mensagem que tá no meio. Eh, a pessoa A, ela não pode simplesmente falar a mensagem, acreditando que a pessoa B vai entender da mesma maneira que ela tá falando. Ela tem que saber e dentro da cabeça dela, que essa mensagem tem mais de uma interpretação. Então, o como falar também é importante. Mas vamos lá, continua continua me me explicando.
É. Exata Uhum. Sim. Uhum. Verdade. Uhum. Exa não, e exatamente. Aí você falou um ponto que que tem um um outro detalhe também. Eh, geralmente quando ela fala, eu gosto de também de falar. Eu acabo que eu não fico quieto, mas não é no sentido de de gerar um conflito ou uma briga. É no sentido de que às vezes ela tá falando um uma coisa que eu vejo que aquela situação não ocorreu da forma como ela falou. Porque ela pode ter interpretado de uma maneira e eu de outra. E aí, eu eu Aham.
Uhum. Claro. Uhum. Claro, claro. Certeza Exato. E isso é importante ambos saberem. É importante você saber que ela tem uma outra visão, eh, q que é diferente da sua, e que é tão válida quanto, mas ela também tem que saber que não é só porque ela tá reclamando que ela tá certa. E existem múltiplas visões da mesma coisa, porque temos vi personalidades e e vidas diferentes. Então a maneira como você vai lidar com algo, a maneira como você vai responder a algo, eh, é diferente de pessoa pra pessoa. E as
Exatamente. É é exatame Pois é! Aí a aí a pessoa começa a falar que é manipulação, que eu tô querendo virar situação contra. Ah, mas não Hã.
É, então <laughs> É, assim é, não, continua, co continua.
Não, mas aí não não tem isso. A questão é é como a gente tá falando, né, existe um contexto. E aí, quando eu ouço determinado feedback, aí eu começo a falar pra dar o contexto de como eu interpretei aquilo, para a pessoa entender, né?
Lógico, você vai responder. Ma i i isso eu acho muito importante, na verdade. Eu acho eu entendo o que você tá falando. Eh eh, na verdade, é a a a a questão da comunicação é o que mais, eh, separa casais, né? Eh, porque casais que se amam talvez não conseguem se comunicar de maneira eficiente. Então, eh
Uhum.
Como eu disse, ambos têm que entender que existem visões diferentes. Então, não pode nunca ser um monólogo. Do tipo: "Ah, eu vou reclamar de você ou eu vou te dar uma dica". Cara, a dica é baseado na sua perspectiva, então m m eh, "eu tô te dando uma dica de que tal coisa é melhor". "Sim, baseado no que eu acho, mas e o que você acha?". É diferente. Então, num casal, em uma relação, eh, não pode ser só um feedback. Tem que ser uma comunicação, tem que ser uma conversa, tem que ser uma discussão, não no sentido de briga, mas no sentido de discutir um assunto. Eh, então, o o re o respeito, ele não parte só de deixar que você fale, mas também de achar que você também pode estar certo. Então, isso é uma coisa muito difícil, é muito difícil você escutar uma coisa e pensar: "Talvez a outra pessoa esteja certa". Mas, ao mesmo tempo, também é muito difícil quando você fala alguma coisa, acreditar que você pode tá errado, <laughs> e que a outra pessoa pode estar certa. Ou que talvez nem tenha um certo ou errado. Tem um meio u um meio termo aqui que a gente vai ter que chegar pra gente poder tocar essa vida, eh, e e e e conseguir colocar as coisas positiva do relacionamento em perspectiva, né. Então
Hum. Uhum. É. Hum. Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Uhum. É, não, não. É verdade. Uhum, perfeito. E e isso aí isso é um desafio, né? O que você falou, eh, a questão do do achar que o que eu tô falando tá certo, né, porque você também tem
É um desafio, né? É um Sim. Você tem que tirar o ego você tem que tirar o ego da sua comunicação, você tem que te falar assim: "Não, ok". E e, assim, talvez i isso se até seja uma coisa interessante de você começar uma discussão, por exemplo, assim: "Olha, eu posso estar errado, eh, mas a minha visão é assim, assim, assado". E aí a outra pessoa pode falar a mesma coisa: "Eu também posso estar errada, mas a minha visão é mais assim, assim, assado". E aí vocês tentarem d encontrar um meio termo entre as duas, sempre achando porque afinal e eu eu acho que você ama a sua esposa e ela ama você. Então, você sabe que ela é uma pessoa inteligente, interessante, que tem boas ideias. Então, você acha que ela tá completamente errada? Pode não fazer sentido. Ao mesmo tempo, ela acha você um cara interessante, inteligente, perspicaz, esperto. Então, se ela falou alguma coisa pra você, que você não concorda em nenhum ponto ou não concorda em grande maioria, talvez você esteja certo, entendeu? Então, a questão não é o a a gente tá falando em absolutos, né, certo ou errado, mas a questão talvez não seja ser o certo ou o errado e sim: "Eu vejo de um jeito e você vê de um outro jeito". Existe uma verdade absoluta? Não, porque não existe verdade abso absoluta. Existe a sua verdade, a si a minha verdade. Agora qual vai ser a verdade do casal? Como é que a gente vai chegar num num meio termo, num num acordo pra continuar, eh
Uhum. Uhum. Sim, sim. Com certeza. Uhum. É. Uhum. Hum. Sim.
hum, juntos, hum, navegando para o para o para o mesmo caminho, entendeu?
Uhum. Sim. Entendi. Perfeito, perfeito. Exatamente isso, exatamente. É um desafio, né? É um desafio, porque tem que fazer esse esse esse papel de entender o que o que o outro está falando e não interpretar como como uma reclamação e uma chatice. Então, é é desafiador.
É, não, não é fácil. <chuckles> Exato. Ou entender entender também que o que você vai falar pode soar como chatice e pode soar como uma reclamação. Isso é importante de de ambas as partes entenderem que o que eu eu posso falar uma coisa que é o tradicional, com todo o respeito, e aí você vai faltar totalmente com o respeito na no que você vai falar, né. É tentar entender que o que você vai falar pode ser ofensivo. Eh, e então, existe tem que ter um carinho na hora de você fazer uma reclamação ou dar um feedback ou falar alguma coisa, porque as palavras são importantes e são poderosas. E el elas ficam, mesmo que você peça desculpas depois, fica e e aí, às vezes, pra consertar é bem complicado, sabe?
Uhum. <chuckles> É. Uhum. Verdade. Uhum. Sem dúvidas, sem dúvidas. E assim, e e e tenho dificuldade também, de que como, hã, eu vou me expressar, né. Querendo, por exemplo, falar que algo tá errado ou que algo não tá bom, mas sem que a pessoa fique sentida, né. Ainda mais sendo sendo mulher, porque a mulher ela acaba tendo ali, talvez, uma emoção mais, eh, é mais emotiva mesmo, né, do que o homem. Então, como também compartilhar os sentimentos, sem fazer com que a pessoa fique mal, achando que tá falando algo de ruim, quando na verdade é algo que tá incomodando. Então, tem que falar ou tem que ficar quieto, né, esse é um desafio também.
Uhum. Claro. Sim, sim. É su Claro. É, ficar quieto nunca é a resposta, mas o que você falou tem muita sabedoria, a maneira como você fala. Então, eh, somos pessoas sensíveis, hã, mulheres e homens, nós somos pessoas sensíveis. Então
Uhum.
existem certos assuntos e assim, existe uma coisa que é muito importante. Como você você já tá há 13 anos com a sua esposa, você sabe de coisas que ninguém mais sabe, nem os pais dela sabem, nem m sabem, mm nem amigos, nem nada. Então, você sabe como machucar ela. Esse esse é o é o principal ponto. E ela também sabe como te machucar, ela sabe que aquela coisinha que sempre te incomodou de né, desde a sua infância, tal, ela sabe que se ela falar aquilo você vai você vai ficar exato.
Uhum. Uhum. Isso é verdade. É. Sim. Vai começar a verdadeira 3º guerra mundial, né.
Exatamente. Então, o que acontece? Por saber disso, por ter tanta intimidade, por ter tanta liberdade com a outra pessoa, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar.
Uhum.
É por isso que quando tem um um divórcio ou um rompimento é tão feio, porque a outra pessoa sabe como te machucar e ela vai te machucar, ela quer te machucar. Lógico, não são todas as pessoas, né, tem vários divórcios que que que terminam super amigavelmente, se as pessoas têm esse entendimento. Mas, numa relação, você sabe o que faz com que ela fique chateada, eh, então às veze e vo e você às vezes vai ter que passar por por essa seara, vai ter que passar por esse assunto. Mas, como que você vai passar? Você vai passar de uma maneira que culpabiliza ela ou que que que ela vai ficar realmente chateada? E você sabendo disso? Então tem que tem que ter tempo, tem que demorar, não pode ser objetivo, e nisso as mulheres são bem melhores que a gente. Eh, as mulheres, elas conseguem construir um argumento melhor, porque elas levam mais tempo. Os os homens na nossa sociedade, eles são mais lacônicos. né? São mais objetivos. Homem não chora, homem não pode fazer isso, hom é muito assim, enquanto que as mulheres elas têm uma socialmente falando, culturalmente falando, não em todas as culturas lógico, mas culturalmente falando elas têm uma uma maneira de ser mais argumentativa, então elas tendem a a explicar melhor as coisas. Eh, e e nisso os homens têm que aprender muito com as mulheres realmente. Então, o meu acho que a minha dica pra você é isso. Eh, se ela estiver falando de uma maneira muito efusiva, tal, e de uma maneira que ela não não dê a você também o o ponto de fala, fala pra ela: "Olha, assim não funciona, a gente tem que cada um ter as suas perspectivas aqui, pra gente poder, juntos, criarmos um um um um caminho em comum." Entendeu?
Sim. Uhum. Sim. Hum. Uhum. Sim. Uhum. Entendi. Uhum. Sim. Entendi, entendi. Perfeito, perfeito. Cara, obrigado. Obrigado, né, você foi bem profundo aí nessa nessas dicas e reflexões. Então, obrigado aí por esses conselhos, realmente fo fizeram sentido e vou tentar aplicá-los, tá? Então, foi um prazer falar
<laughs> Eu espero ter ajudado.